En vrai, genre, elles ont pas envie de de de se dire de te dire, heu: «Ouais, bon, heu, peut-être que», heu, tu vois? Parce qu'en général, en plus, heu, enfin, tu t ça, c'est un service qui est payé.
Mmh mh. Bah, ouais, c'est ça.
Voilà et heu et je sais pas, genre, c'est surtout quand il y a des généralités, par exemple, quand on te dit: «On m'a dit des choses, heu, très, heu, spécifiques»
Donc heu OK, ouais.
«qui se sont passées», heu, OK, ouais. Mais après, parfois, tu sais, tu en as, elles elles, elles disent des généralités où elles veulent pas t aller jusqu'au bout quand c'est des choses négatives aussi, hein.
Ils se sont réalisés. Mmh mh. Ah, mince! Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui osent pas. Mais est-ce que tu l tu le tu le ressens quand elles vont pas jusqu'au bout de leurs pensées comme ça?
Bah, oui, parce qu'en plus, heu, toi, tu as les cartes à l'envers, mais si tu t'y connais un peu, tu vois, ce que j'ai envie de te dire?
Ah, ouais, c'est ça. Mmh mh. Ah, bah, oui.
Donc tu le vois, le machin et elle, elle se rend compte que tu vois un peu que tu as tu as tu comprends.
Il faut que tu les challenges, que tu dises, heu: «Non mais allez-y, hein, je peux tout entendre, heu»
Bah, je l'ai bah, je l'ai dit, bah, je l'ai dit. Mais non, il y en a, genre, elles en s en plus, souvent, elles ont un certain âge, donc elles se laissent pas intimider parce que toi, tu es jeune et heu, moi, par exemple, heu
Bah, oui mais bon, en soi, c'est un, mmh, un service que tu payes Bon, après, heu, peut-être qu'elles se disent: «Ouais, ça, c'est c'est pas cool pour elle, si je lui dis, ça, heu» peut-être qu'elles ont peur de t'influencer négativement aussi.
Non, parce que ouais, parce qu'en fait, là, c'est des c'est des trucs qui sont f qui sont «fatalistes», entre guillemets, c'est des nouvelles fatalistes auxquelles tu ne peux rien changer.
Mmh. Ouais. OK. Je vois. Ah, ouais, d'accord. Je vois tout ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ouais, bien sûr.
Tu as compris? Donc en gros, elle est en train de te dire ça sur quelqu'un mais elle veut pas te le dire jusqu'au bout donc toi, tu es là, tu attends, tu vois?